Emm, zorlu bir ekip çatışmasına arasında hiç kaldın mı?
Tabii, kaldım. Eee, bir dönem, eee, işimde, eee, bir takım liderliği yapmıştım, yöneticilik pozisyonundaydım ve, eee, bir ekip yönetiyordum orada. Bi bir buçuk yıl süreçte, eee, gerçekten ya, büyük bir ekipti aslında, 20 kişiden de oluşuyordu. Iıı, orada gerçekten böyle bir çatışmalar oldu hatta bazı durumlarda büyük sorunlar olmuştu. Iıı, onu yönetmek durumunda kalmıştım. Orada bayağı bir tecrübe edindim aslında, bu ekip, eee, çatışmasının nasıl çözüldüğünü, insanlara nasıl yaklaşılması gerektiğin hakkında bayağı bir tecrübe edindim.
A! Hı hı. Hıh. Hımm. Anladım. Peki ekibin, eee, ııı, tek bir kültürden mi oluşuyordu yoksa çok kültürlü, çok farklı ülkelerden insanları mı barındırıyordu?
Hı hı. Hı hı. Eee, çok kültürlüydü aslında. Yani, bir yanlış hatırlamıyorsam bir 6 tane farklı ülke vardı, öyle diyebilirim. Eee, kültürler de farklıydı. Zaten bunun da etkisi vardı. Eee, hani, biraz yanlış anlaşılmalar ya da, eee, isteklerin farklı olması konusunda, eee, kültürün de etkisi vardı tabii çatışmanın çıkmasına.
Hı hı. Hımm, anladım. Hı hı. Peki, aaa, mesela, ııı, böyle bir an yaşadığında ilk adımın ne oluyordu, ııı, bit çatışmada? Fark ettinse bunu ve hı hı.
Hı hı. Ya, evet. Yani, en büyük çatışma aslında örneği ile başlayayım ben. Eee, benim çalıştığım, eee, işte, eee, vardiya sistemi vardı. Yani, ofiste 7-24 bir destek vardı. Yani, gece, eee, vardiyası var, eee, öğlen vardiyası var ve sabah var. Eee, 3 şekilde. Şimdi gece vardiyasında, eee, gece çalışıldığı için, eee, 2 katı kadar bir maaş alınıyordu. Yani, böyle bir düzen vardı. Hani, herkes de gece çalışmak istiyordu. Yani ve, eee, hani, firmamız, şirketimiz de gecede çalışacak kişi sayısını belli tutuyordu. Yani, 20 kişilik ekibin 20'si de çalışamaz. Yani, 6 kişi, 5 kişiyle sınırlanıyordu. Eee, hani, burada çok büyük bir çatışma, eee, vardı. Herkes geceye gitmek istiyor. Herkesin bir kişisel sebebi var. Herkes, işte, saçma sapan sebeplerden dolayı da seni rahatsız edebiliyor. Eee, yani, bir sürü, eee, sebep dinliyorsun ve bir çözüm bulman lazım. Eee, bu en büyük çatışma örneğiydi benim için. Dediğin gibi, ilk önce insanları aslında tek tek dinleyerek, eee, gerektiğinde bire birler ala yaparak, ııı, takım içinde özellikle, eee, yüz yüze görüşmeleri çok aktif ederek insanların daha doğal, daha işte yüzlerine karşı söylemesi gerektiği konuları, eee, beraber yapmalarını sağlayarak d düzeni sağlamaya çalışmıştım.
Hı, tabii. Hı hı. Anladım. Hımm. Hı hı. eAnladım. Hımm. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Yani, peki, mesela bu çok büyük ve bütün herkesi ilgilendiren bir çalışma gibi olmuş anladığım kadarıyla. Buraya geri döneceğim ama, eee, mesela ufak ekip içerisinde, eee, sen onları çalışırken gözlemleyebiliyor muydun? Yani, sana söylenmeden fark ettiğin, uzaktan, iii, çalışanlar arasında, ekip insan ekip arkadaşların arasında 1-2 kişi arasında bir, eee, sorun olduğunda hemen müdahale eder misin yoksa biraz bekleyip kendilerinin çözmesini mi, eee, hani, tercih edersin?
Tabii. Hı hı. Hı hı. Eee, aslında biraz beklerim çünkü, hani, bir iş ortamı, herkes yetişkin, yani, ikili ilişkileri biraz çözmeleri gerekir diye düşünüyorum. Ama i işle alakalı bir sorun var ya da performanslarla alakalı bir sorun var, eee, hani orada müdahale etme gereği duyarım. Eee, çünkü, eee, iki tarafı da dinlemem gerekir. E, çünkü işin kali etki yapıyorsa bu ikili tartışma, illa ki benim de devreye girmem gerekiyor ama kişisel sorunları gerçekten, hani, pek, eee, karışmamaya çalışırım. Kendi aralarında halletmelerini, eee, yönlendiririm.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Hıı. Anladım. İşe veya diğer ekip, eee, işine yansımadığı sürece, eee, aslında, uzak durmaya çalışıyorsun çatışmadan. Emm, anladım, yani, peki, eee, çalıştığın iş yerinde vardiya olduğunu söyledin. Bu insanlar birbirleriyle beraber mi çalışmaları gerekiyordu yoksa aynı işin farklı parçalarını, yani, hepsi aynı işi yapan farklı insanlar mıydı? Birbirlerine, ımm, nasıl söyleyeyim, bir, evet, bir ekip olduklarını anladım ama biraz daha detay verebilir misin nasıl bir ekip olduğunu, görev olarak, görev dağılımı olarak?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii. Aslında, hani, teoride bir ekip evet, eee, bir iş var ortada ama günün sonunda herkesin kendi, eee, kalitesi, kendi, eee, işte, verimlilik süreci, eee, kendi yaptığı iş vardı, eee, ama ekip olarak da sonuçta şirket bazında değerlendiriliyordu. Yani, aylık, işte, o ekibin, eee, performansı diye. Yani, ş sonuçta kişisel olarak bir kişi görevini günlük yaptığında, işte, kalitesine ulaştığında, eee, hani, bırakabilir ama karşı taraftaki kişi, eee, az kalitede, az verimlilikte çalışırsa sonuç olarak, eee, o takımın genelini etkilediği için illaki bir takım çalışması da gerekiyordu. Bu şekilde bir işti. Hı hı.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Anladım. Hımm. Anladım, anladım. Peki, o büyük, eee, çatışmaya geri dönelim o zaman, bu gece vardiyasına kalmak isteyip insanların, eee, bir kaos yarattığı ortamdan bahsettin. Burada mesela, eee, nasıl şeyler oluyordu? Birbirleriyle de kavga mı ediyorlardı, seninle mi kavga ediyorlardı, bütün herkesin performansı mı etkileniyordu? Önce nasıl fark ettin ve, eee, bazen bire bir aldığını, ııı, söyledin? Eğer arabulucu arabuluculuk yaptıysan nasıl teknikler uygulamıştın?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Yani, şimdi, eee, zaten herkes, eee, birbiriyle anlaşamıyordu ilk önce. Yani, bı işte, işte, sı "Ben gececi olacağım, ben gececi olacağım," tarzında. Eee, doğal olarak, eee, birbirleriyle anlaşamadıkları için bana geliyorlardı. Çünkü, eee, aylık takvimleri ben düzenliyordum eherkesin ne yapması gerektiğini. Eee, hani, sebepler sunuyorlardı. Yani, sebepler de şöyle, işte, eee, "Ben gece çalışacağım için, eee, kredi çektim," mesela. Yani, ben, işte, gece çalışacağım için, işte, aylık şu kadar şu kadar kira gelirli, eee, vermem gereken evde kalıyorum. İşte, yani, böyle hep maddi sorunlar. Yani, sonuçta orası profesyonel bir iş ve, hani, eee, bu işi, eee, ana maaşını düşünerek hayatını yönlendirmen gerekiyordu, eee, ve insanlar burada biraz hatalar yaptı tabii. Eee, ben onu biraz daha böyle artık, eee, kişisel, eee, kaynaklardan, kişisel olarak, eee, sundukları sebepleri göz ardı etmeye başladım. Eee, çünkü, eee, böyle olunca herkes istiyor. Herkes bir sebep bulabiliyor hayatından. Eee, onu biraz daha, eee, hani, soyut değil de somut örneklere sunmaya başladım. Yani, şöyle yapmıştım, işte, 20 günlük ekip, 20 gün pardon, 20 kişilik ekibin, eee, aylık performansına bakıyordum. Eee, kimin performansı iyiyse, eee, hani, o, eee, bir dahaki ay gecede öncelikli oluyordu. Yani, kesin garanti olmuyor. Bir dahaki ay gecede öncelikli oluyor. Eee, şimdi bazen de herkes isteyemeyebiliyor. Yani, eee, bir dahaki ayı mesela, eee, gönüllü olarak ya da bir işinden dolayı, ailesinden dolayı mesela sabah çalışmak isteyenler var. Onların yerine o öncelikli olanları koyuyordum. Yani, bu şekilde hem iş performansını biraz arttırmıştım, kalite biraz yükselmişti hem de böyle bir düzen oluşturmuştum. Bu da aslında tutmadı. Eee, onu da, <chuckles> yani, biraz insan insanın olduğu yerde hiçbir şey tutmuyor açıkçası. Evet. Hı hı.
Hı hı. Hımm. Anladım, hımm. Hı hı. Hımm, anladım. Hı hı. Hı hı. Hıı, evet. Hı hı. Ne gibi? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Anladım. Hımm. Tüh. <chuckles> Hımm, anladım. Eee, peki mesela, eee, bu ekipte aynı zamanda seninle iletişim kurmaya gelenler arasında, farklı kültürlerde senin de böyle bazen kontrolü kaybedecek gibi olduğun ya da yanlış anlaşıldığın, seni yanlış anlayan, eee, bazı olaylar da yaşadın mı iletişimsel olarak?
Eee, yani, illaki sonuçta beni de yanlış anlayanlar olmuştu.
Hı hı. Nasıl çözdün eğer ye ya, olduysa böyle bir şey, yani?
Hı hı. Özellikle uzaktan çalışma döneminde, o pandemi döneminde olmuştu. Hani, sonuçta yüz yüze görüşemiyorsun, eee, biraz daha böyle sıklıkla toplantılar yapmıştım. Yüz yüze kamerayı açıp bir toplantı yapmıştım ki, hani, eee, insanlar jest ve mimikleri de görsün. O sayede de belki bir şekilde yanlış anlaşılmalar düzelebilir. Eee, bu şekilde, eee, aktif dinlemeyi de arttırmıştım tabii. Eee, hani, insanlarla yüz yüze olduğunda gerçekten o sıcaklık biraz daha artıyor ve, eee, yanlış anlaşılmaları önleyebiliyorum. Bu şekilde bir, eee, hani, düzen izlemiştim.
I hı. Hımm. Anladım. Hı hı, anladım. Eee, peki bu a bir iş yerinden örnek gösterdin ama başka bir zaman ay i kendin bir ekibin içinde olduğun veya yine başka bir ekibi yönettiğin bir deneyimin var mı?
Hı hı. Eee, ekibi yönettiğim başka yok. Eee, şu an kendi çalıştığım kısımda farklı bir pozisyonda çalışıyorum. Eee, yine aynı firmadayım ama farklı bir pozisyondayım. Yine biz de bir ekibiz aslında. Eee, hani, bizim de bir, eee, yöneticimiz var, eee, yani, şu anki pozisyonda aslında çok fazla, böyle, eee, sorun yaşamadım. Ama, eee, biraz iş yüküyle a ilgili sorunlar yaşıyoruz burada da. Çünkü şu an eee bu pozisyonunda, eee, bir kişi mesela, eee, yapılan işi tam zamanında bitirmezse ertesi gün o iş sana geliyor ve bu şekilde de, hani, yük artıyor ve biraz insan kendini, hani, eee, enayi gibi hissedebiliyor ve, eee, ö bu kişilerle de, hani, birazcık, böyle, mesafe koyma ihtiyacı duyuyor insan. Biraz daha, böyle, kasti mi yapıyor acaba yoksa gerçekten s i işi mi bilmiyor? Hani, ikilemlere düşüyors düşüyorsun. E, bunu da konuşarak a anlaşarak hadi bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Eee, şu an böyle bir çatışma var diyebilirim aktif yaşamda.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Anladım. Hımm. Hı hı. A! Hımm. Hımm. Hımm. Anladım. Anladım, peki nasıl bir iş yapıyorsunuz, eee, tam olarak? Yani, n hangi sektörde çalışıyorsunuz? Iıı, çünkü e, hem gece vardiyasının olduğu hem de online'da devam eee, çevrim içi devam eden pandemi zamanında, eee, bir iş ve şu anda bir a e şu an üs başka bir grubunda da, eee, ı birinin yapmadığı iş sana kalabiliyor gibi bir iş. Biraz <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, şöyle, eee, bir, eee, ödeme sistemleri üzerinde IT firmasında çalışıyorum. Hani, anlık, eee, ödeme sistemlerinin olduğu ve, eee, büyük meblağların, eee, aktif olarak, hani, bir şekilde kontrolünün sağlanması, eee, ödeme sistemlerindeki aksaklıklar, hani, bu, ööö, şi i kullandığımız bir program var. Orada kullanıcıların oluşturmuş olduğu raporlar, sorunlu raporları çözmeye odaklı oluyor. Hani, mesela ben diyelim bu, ööö, önüme gelen, eee, sorunu kendime aldım ve bunun çözemeyeceğimi anladığımda geri salma gibi bir sistem var. Geri saldığında da havuzda diğer arkadaşlara gidiyor, yani, bu biraz kasti yapıldığında eee, gerçekten sorunlar olabiliyor. Evet.
Hımm. Anladım. Hımm. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hımm. Hı hı. A! Hı hı. Anladım. Peki, eee, kunu ı çalıştığın kurumun, böyle, iç politikası se emm, çalışanları koruyan bir şekilde mi? Mesela böyle bir durum olduğunda, eee, senin üstün, eee, veya ekipteki diğer insanlar kendi aranızda çözmenizi mi bekliyor? Sen üstüne gider misin veya, eee, işte, eee, i insan kaynaklarına gidip bu durumu şikâyet eder misin veya ettin mi, böyle şeyler yaptın mı hiç?
Hı hı. I hı. Eee, insan kaynaklarına hiç gitmedim. Yani, insan kaynaklarına gitmek için gerçekten çok büyük bir sebep olması lazım yani bu, eee, şirket politikalarına aykırı hareketler olması lazım ama, eee, yöneticilerle tabii ki konuşuyoruz. Eee, illaki sorunlar oluyor. Hani, yöneticilerin de bazen gerçekten bir şey yapamadığı durumlar var. Yani, sistem nasılsa kurallar Mesela bu dediğim, işte, eee, alınan, eee, hani, görevi bırakma iş eee, kısmı aslında, eee, olabiliyor çünkü, eee, kişi orada onu incelemesi gerekiyor öncelikle dosyayı. Hani, eee, eğer eğitilmediğini, eee, anlarsa o, eee, konu hakkında Çünkü karşıdaki bir insan ve müşteri, hani, s bir sürü sorunu var, yani, sen burada o sorunların bazılarını bilmiyor olabilirsin, teknik eksikliğin olabilir. O yüzden salabiliyorsun. Ama bunu, eee, hani, eee, suistimal eden insanlar olabiliyor ama bunu da, hani, eee, somut olarak ortaya çıkaramazsın. O yüzden yöneticiler de bir şey yapamıyorlar açıkçası. Sadece biraz daha böyle konuşmaya yönelik, eee, işler, eee, dönüyor. Eee, bu şekilde açıkçası. Hı hı.
Hı hı. I hı. Hı hı. Evet. Mesela? Hımm. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hımm. Anladım. Hımm, kimin kimin geri saldığını bilemiyorsunuz çünkü sanırım doğru mu? Hımm, havuza düşmüş oluyor olan şey. Evet, eee, ın eee, anladım. Peki, eee, bu bunun dışında, eee, içeride yaşadığın başka bir gerilim, eee, ya da şahit olduğun bir çatışma oldu mu? Mesela seninle alakasız ama ekip arkadaşların arasında bir minik yanlış anlaşılma var veya, eee, o an toplu çalışmanın performansınızı etkiliyor. Böyle şeylere, hani, bir üst olmadığın bir durumda, aynı ekip içerisinde olduğun zaman aynı seviyede müdahale eder misin? Arabuluculuk yapmak ister misin ya da denedin mi, yani, böyle şeyler?
Tabii, kesinlikle. Onu bilemiyorsun maalesef. Aynen, aynen o şekilde. Hı hı. I hı. Yani, böyle, yani, uzun yıllardır çalışıyorum ama böyle şeyler küçük küçük olmuştur illaki ama anlık olmuştur, yani, uzun süre belki olmadı. Müdahale etmeyi de pek sevmem. Çünkü 2 kişi, hani, gerçekten, eee, arasında bir sorunsa, yani, ben pek, eee, müdahale etmiyorum. Ama, eee, hani, 2 s kişinin arasında bir sorun artık, eee, a takıma sıçramışsa, eee, hani, he artık bu Evet. E, o zaman biraz daha yorumumu katıyorum açıkçası ama, böyle, çok da ço eee, hani, kahraman gibi ortaya çıkıp sorunu çözeceğim ben tarzında pek davranmayı sevmiyorum açıkçası. Çünkü o da biraz tecrübeyle sabit, yani, o kadar da bir şey üstlenince sonra suçlu sen olabiliyorsun. Eee, o yüzden sadece
Hı hı. Hımm. A! Anladım. Hı hı. Evet. Aynen öyle bir şey sormak istedim. Hı hı. Hımm. Hımm. Tecrübe ile sabit, dedin. Eee, onu da açmak istersen bu tecrübeni dinlerim zevkle. <chuckles>
Yani. Yani, bir şey üstlendiğinde böyle firmalarda e, sonu gelmiyor. Eee, yani, o sonuçta e olayı sen artık yöneticilere taşıman gerekiyor, bir şekilde anlatman lazım. Sonucunda kötü bir şey olacaksa yine sorumlu sen oluyorsun ve, hani, muhatap sen oluyorsun. O yüzden, hani, sorumluluk çok artıyor, eee, ve gereksiz bir sorumluluk oluyor ve ve sonunda da pek bir, eee, sonuca varılmayan biş savaş olduğu için, emm, biraz Biraz yorucu, evet. Öyle diyebilirim.
Evet. Hımm. Hımm. Anladım. Hımm, yorucu bir şey oluyor. Evet, öyle gereksiz ve bir yoruculuk. Anladım. E e anladım, teşekkür ederim. Gerçekten aslında bir sürü, eee, deneyimin var bu konuda. Hem, eee, içinde bulduğun ekip hem yöneticisi olduğun ekiple alakalı. Eee, aaa, çok kıymetliydi paylaştıkların, aaa, teşekkür ederim konuşma için.
Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Benim için de çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak.